А вот сколько времени ты вот так копил деньги и параллельно вот учил английский и программирование?
Э, такой образ жизни где-то вёл, наверно, 3 года подряд и
М.
ко <chuckles> когда я накопил уже достаточную сумму, чтобы позволить себе учиться, мне уже не надо было учиться, я <chuckles> уже дома выучился.
<chuckles> Ага. Ну слушай, ну молодец, вообще 3 года это значит, что у тебя ну всё в порядке, в принципе, с дисциплиной.
Ну, это больше, наверное, такая надежда появлялась, и вот смысл, можно сказать, даже жизни вот что-то делать в этом плане. И эта это сила дает.
А ты де а ты деньги вот как копил? У тебя был тоже какой-то план? Вот тебе надо было сколько там денег? Ну, допустим, ну сколько, если не секрет, тебе надо было накопить?
Э, я рассчитывал на то, что я в месяц, э, со съемной квартирой и с питанием буду тратить около 600 евро. Вот. Поэтому, я планировал хотя бы на 1,5 года накопить с себе, вот. Денег это по-моему
Ага. Ага, пятис пятьсот, да, ну, то есть получается где-то
тыщ тысяч 9-10. Вот так вот.
10 долларов, да? Ну евро. Т и то есть, получается у тебя был план. Вот я могу, вот я получаю зарплату, например, там 1 000 евро или сколько, да? Там получается вот 500 я откладываю обязательно, а на 500 я просто вот живу. И тебя вот это получалось? И вот эти соблазны, ты же тоже всё равно был молодой парень, всё равно вот они тебя а, вот ты был сильнее, да?
Да. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да, да, так и был. Мгм.